А, у меня такая сейчас происходит неопределённость в жизни. И это сейчас или вообще в последнее время, если честно, я уже начинаю задумываться, когда, э, неопределённость не происходила. Вот, но, м, получается так, что если рассматривать данный момент, мне нужно принимать какие-то решения. Вот, н но для меня это сложно, потому что как раз-таки вот всё кажется неопределённым, и, э, каким-то даже пугающим, есть моменты. Вот и, эм, я хотела бы, м, узнать, как мне, м, продолжать принимать решения какие-то. Потому что, ну, м, двигаться надо. И есть действительно какие-то вопросы, которые требуют, э, требуют решений. Вот.
Пэ а. Ну да. Конечно, да, я тебя понимаю в этом. Невозможно просто жить и ничего не решать, правда? Даже если страшно и трудно.
Да, так и есть.
Мгм. Слушай, а что именно сейчас вызывает вот такое чувство неопределённости?
А, ну ты знаешь, получается, я сейчас скоро переезжаю, вот, и потом, и ф не знаю, насколько я переезжаю, вот, в это новое место. А, возможно, я потом опять перееду. То есть я даже не понимаю, где я буду, что конкретно я буду там делать. Вот. Это всё, и, а, из-за каких-то вопросов с документами. И как как бы это всё решится, непонятно. Вот, и одновременно в этот момент я как бы, м, общаюсь с молодым человеком, а, который вроде бы как-то, а, он в другой стране находится. Ну, он хочет встретиться, приехать, да. А я, м, я вообще не понимаю, стоит ли нам общаться, а, если у меня непонятно что происходит в жизни. Хотя общаться я хочу. Вот, не понимаю, куда ему приехать, если, э, я тоже непонятно где и вообще, что у меня будет. Вот. А с другой стороны, знаешь, не хочется вот его так этим грузить. Вот. Конечно, он там немного в курсе, да, но говорить человеку, что я не знаю кто я, что я, где я буду, ну как-то не очень привлекательно, понимаешь?
А. М-да. Ну да. Наверно. Э, слушай, а о каком переезде сейчас идёт речь? Ты меняешь страну проживания или город, или просто с квартиры на квартиру переезжаешь в рамках одного города?
М-да, я, получается, меняю страну вот, но я н еду не в совсем новую страну, а в ту, в которой я в принципе ранее жила, хотя это не моя родная страна.
У. Ага. Понятно. А молодой человек, получается, он вообще из третьей страны? То есть не из текущей и мгм.
Он вообще из 3 страны. Да.
Интересно, слушай. Ну, тут опять же есть такой момент, который говорит, ну, отчасти в пользу отношений, что он изначально живёт не в твоей стране. То есть ты переезжаешь, как бы ты не уезжаешь от него, не бросаешь его, а, собственно говоря, для него ты как была, э, девушкой из другой страны, так и остаёшься. То есть он изначально уже, знакомясь с тобой, как бы подписался на некоторую дистанцию, и поэтому, по сути, ему неважно: переедешь ты туда или нет. Это это на ваши отношения не должно влиять. Если тебе здесь с ним комфортно общаться, то тебе также будет комфортно общаться с ним и там, потому что, ну, а какая ему разница? Всё равно вы не рядом. Вот что ты об этом думаешь?
М, м. Да. Ну точно. Да, как бы этот аспект, а. Ты права, так и есть на самом деле. А, просто мне кажется, что, м, я в таких, знаешь, растрёпанных чувствах из-за всей вот этой ситуации, да, с переездами. А это как бы там ещё очень много: там ребёнку нужно в новую школу, потом что-то там надо с работой определиться, документы. В общем, это, знаешь, столько всего за собой влечёт. И я просто, ам, немного не понимаю, как я себя буду чувствовать, когда я перееду туда. Вот. И если это как-то отразится на нашем общении вот, э, ну, либо, например, я просто как бы отдалюсь от него, либо мне настолько будет, э, грустно и одиноко из-за всей этой ситуации, что я, а, как бы, слишком сильно прильну к этому человеку.
Ага. М-да. Да. М, ну да, на самом деле ты описала сейчас 2 варианта развития, э, событий, которые оба возможны. А возможно ещё и 3. И как всё будет, ты не знаешь. М, наверное, сейчас как бы у тебя есть такая основная задача- это переезд, и твой эмоциональный ресурс очень важно бросить именно на твою главную задачу. Потому что отношения, ну, они сейчас как бы они же тоже требуют ресурса. Э, то есть чтобы вкладывать в отношения, нужны какие-то эмоции, их надо где-то брать. А как бы, где ты их возьмёшь? Тебе же нужно ребёнку отдавать, раз, ну, был упомянут, э, вот, тебе нужно решать эти задачи. Поэтому это твои главные вещи сейчас. Если вдруг эти отношения не выдержат испытания и сами отвалятся, ну, значит, туда им и дорога. Вот, но можно не торопиться, потому что, опять же, ты сейчас не в таком ресурсе, чтобы вот осознанно это как-то отпустить. У тебя, может, просто сил нет сейчас. Может быть, действительно ты будешь чувствовать себя лучше на новом месте и поймешь, что тебе это надо. А может быть, ты поймешь, что тебе это не надо. Вот когда поймешь, тогда и решишь. Он сейчас всё равно как бы, к счастью, у дверей не стоит, не стучит и есть не просит этот мужчина, и слава богу. Это хорошо, что он на расстоянии на самом деле. Э, вот.
Да, не знаю. Точно. Да. Да. Понимаю.
М, как ты считаешь, вот сейчас, когда ты переезжаешь, какие у тебя первоочередные задачи, что тебе нужно сделать, э, для того, чтобы переезд прошёл комфортно?
Ой, ну, знаешь, э, мне нужно там, м открыть, э, такую, эм, получается, самозанятость. Вот, и я никак, э, н не могу мне это нужно, ну, как бы, для документов, то есть, э, сменить мою занятость и открыть самозанятость. Вот, и меня это очень гнетёт, просто весь этот процесс, что я не могу его начать. А, очень сильно отвлекаюсь на молодого человека, вот, несмотря на то, что он дарит мне какие-то положительные эмоции от этого общения. Вот, но, м, я не могу сос э, сосредоточиться. И, конечно, вот сам этот момент физического, знаешь, переезда, вот, просто вот всё взять в охапку и, как бы, э, совершить вот это перемещение тоже на меня давит.
Ага. М-да. Ну да, ну да. У тебя, получается, нет никакого человека, на которого можно было бы часть задач делегировать?
Ну, м, получается, нету. У меня как бы так, как я сказала, да, что я переезжаю вот в город, где я уже раньше жила, у меня там есть знакомые, поэтому как бы по приезду там, в принципе, у меня будет какая-то поддержка. Вот. А щас, в этот данный момент, э, и само перемещение- нет, к сожалению.
Ага. Н-да. Ну, вообще, если разбить ч твои задачи на группы, то, получается, у тебя есть 1 большая группа задач- это физически упаковать имущество и организовать его доставку, скажем так, ну, в страну, куда ты переезжаешь. И другая задача- это документально оформить самозанятость, так? Есть ещё какие-то, э, группы задач или <grunts> вот этими 2 ты сейчас можешь ограничиться?
Н-да. Точно. Ну, это вот как бы, можно сказать, м, м, до и во время переезда. Хотя я не знаю, самозанятость я тоже, знаешь, могу, м, по прибытию, а, сделать, в принципе. Вот это тоже то, что я не могу решить, да, а. У меня, как сказать, э, э, глаза во все стороны глядят, и я я не знаю, за что мне хвататься.
Ага. Понятно. Ну да, это действительно сложно, потому что самозанятость трудно открывать даже человеку бывает, который и всю жизнь живет в одной и той же стране, и на своем языке там все разговаривают у него вокруг, на его языке, да. А тут как бы у тебя еще такие переезды, м. А тебя вот там, куда ты едешь, ждет жилье? То есть ты знаешь, где ты будешь жить? Или это тоже нужно найти?
М, вот понимаешь, как раз это тоже 1 из, э, вопросов. В принципе, я уже нашла вариант, но м
Ага.
и это вариант для меня как бы вроде и хороший, и плохой. Это квартира, в которой я жила раньше, когда я там жила. То есть, э, ну, такой будет меньше адаптации, хотя она тоже не идеальная, но я её люблю. Но получается так, что, о, хозяин просит у меня бронь, м, вот, уже чуть ли не со следующей недели, хотя заеду я через 2 недели, потому что, ну, не знаю, вот так он, такой вариант он предложил, и меня тоже это расстроило.
Так. Ага. Понятно. А это надёжно- оплачивать эту бронь? Он потом тебя, ну, не обманет?
Ну, это надёжно, да, ну, э, такая бронь, получается. Бронь не бронь. Это именно то, что я п просто начну раньше оплачивать, а, квартиру, раньше, чем я заеду на 10 дней.
Понимаю, да, это кажется, как будто бы переплата. А с другой стороны, если, э, сравнить это с риском потерять эту квартиру и необходимостью искать новую, то, может быть, она, э, стоит того, как ты думаешь?
Ну, вот как раз я пытаюсь нт знаешь, это решить. Да, может быть, в принципе, вот щас я сказала 10 дней, ну, 10 дней, ну, 10 дней и 10 дней, да, как бы в так-то, э, вот. М, просто есть там другой вариант, что мне предлагает квартиру ещё 1 мой знакомый, там ничего не нужно бронировать. Но, а, мне как-то неудобно, знаешь, он вот для меня её будет держать, а тут, видишь, вот я по-честному плачу человеку, чтобы он её держал для меня эти 10 дней. Вот, поэтому
А. Ну да. Ну, я понимаю, что выбрать сложно, но это хорошо, что выбор вообще есть, и, э, ты не остаёшься без, э, жилья. Это очень хорошо. То есть ты уже можешь, э, спокойно паковаться. Естественно, как всегда, здесь необходим список. Вот со списком всегда проще, потому что будешь ставить галочки, будешь видеть, что взяла, а что нет. Вот, и по поводу подготовки самозанятости тоже, может быть, ты пропишешь себе шаги. А, потому что таким образом, даже когда ты будешь делать какой-то м маленький шаг, типа: распечатать документы, сложить их в папочку- у тебя есть этот пункт, ты галочку поставила, и всё равно какое-то душевное успокоение должно от этого появиться. Вот, и ты будешь видеть, на сколько процентов ты готова, э, к конечному шагу. Вот, может быть, такие какие-то списочки тебе могли бы облегчить подготовку?
Да. Это точно. Поняла. Да. Да, ты знаешь, э, это правда, нужно тоже это сделать. Ам, спасибо большое вообще, что ты меня выслушала и обсудила со мной эти вопросы, э, разные проблемы и планы. Мне стало легче вообще выговориться и какие-то даже советы от тебя получить.
На самом деле рада была тебя поддержать. Если вдруг понадоблюсь ещё, то, конечно же, обращайся.
Спасибо тебе.